E, hiç düşünmedim aslında çünkü, hani, bunun bir ilerisi artık hologram falan olabilir yani, hani, belki o odama görüntülü olarak. Ama o birazcık açıkçası tuhaf olabilir. Yani korkutucu gelir diye düşünüyorum.
Hı hı. <chuckles> O kadar ileri bir yer gibi ya. Ha, korku korkuyor musun bu da? Ya şimdi şöyle düşün, belki de emm
Evet, çok korkutucu bence bu arada.
20 yıl, işte 30 yıl nasıl olsa önceki insanları konuştuk az önce seninle de. O insanlar şu anki noktaya gelinebileceğini belki hayal bile edemezlerdi. Ama çok bambaşka bir yerdeyiz. Ya bundan 20 yıl sonra çok daha ileride olmak seni korkutuyor mu ya da merak ediyor musun neler olacağını bu noktada?
Hı hı. Evet, yani düşündüm. Evet. Yani, merak ediyorum ama açıkçası çok fazla düşünmek de istemiyorum. Çünkü, yani, ya, düşününce çünkü, hani, böyle, eee, filmler falan var ya distopya, eee, genelde, hani, o biraz böyle beni ürkütüyor açıkçası robotlar falan. Emm, yani o yüzden mesela o, hani, o negatif yönünü çok düşünmek istemiyorum ve düşününce genelde negatif yönünü düşünüyorum. Ha!
A, neden? Evet, evet. Farklı farklı evet. <chuckles> Yani. Sen daha pozitif bir yerden bakmak istiyorsun. Ha, hiç pozitif yerine Ya belki de çok farklı, eee, şeyler olabilir, yani yine yerini tutamasa da belki bir nebze daha, eee, değişiklikler olur ve bunlar insanı iyi hissettirebilir belki de. Kim bilebilir yani?
Hı hı. Ya Aynen. Hı hı. Ya, belki de mesela aklıma şey geldi <clears throat> böyle gözlükler var ya, eee, hani, görüyorsun. Belki de mesela o gözlüklerle, eee, şey, işte VR diye geçiyor sanırım. Hani, o gözlüklerle mesela belki de konuştuğun insanı sanki, hani, odanın içindeymiş gibi görüyor falan filan. Hani bu tarz Bu farklı bir boyut ama iyi bir boyut mu bilmiyorum. Çünkü yani sonuçta, eee, yani, bir görüntüyle konuşuyorsun. Yani aslında aynı mantık ama belki de o hissiyat farklı olacak, bilemeyiz şimdiden.
A, evet, duymuştum. Hıı. Sanırım. Belki de. Eee, bu bu bu çok farklı bir boyut olabilir yani. Bayağı, evet. Yani. <giggles> Evet. Belki daha bir canlı hissiyatı verilebilir, nasıl olduğunu bilmemekle birlikte. Yani, ııı, değişik ve garip şeyler bizi bekliyor olabilir.
Evet. <chuckles> Evet, ö olabilir gibi geliyor gerçekten düşününce. Bu yüzden
Kesinlikle, kesinlikle.
yani bazen düşünmemek iyi olabilir. <chuckles> Bilmiyorum.
Kesinlikle. Belki de, evet, bu bu da iyi bir yöntem olabilir bazı insanlar için. Çok teşekkür ederim, çok keyifli bir konuşmaydı benim için.
Evet. Eee, ya ben teşekkür ederim. Aynen öyle, görüşürüz.
Görüşmek üzere, hoşça kal.

Kesinlikle, kesinlikle. Ya, peki şeyi ne düşünüyorsun? Hani şey dedin, "Uzun tatillerimde, işte, arkadaşlarımla daha çok görüşüyorum, görüşme imkânım oluyor." dedin. Bu noktada şeyi düşünüyor musun? Yani bu görüştüğün kısıtlı vakit öncekilere nazaran daha kıymetli oluyor mu senin için? Mesela 15 günün var. İşte, o arkadaşınla ne kadar çok plan yaparsan o kadar iyi gibi bir yerdesin. Hani onun kıymeti, o özlemin de kıymeti bir farklı oluyor mu?
Hı hı, evet. Evet. Tabii. Evet, artık, yani, o zamanlar daha çok değerleniyor doğal olarak. Ve, eee, sanki böyle Tabii, o zaman mesela buluştuğum zaman atıyorum, eee, 6 ay 7 ay görüşmedik. Buluşmama rağmen sanki, hani, aradan 2 gün geçmiş gibi hissediyorsun. Yani onun Evet, öyle bir samimiyet. Ya, o çok önemli bence.
<chuckles> B Evet. Hı hı. Hı hı. A! Ne güzel, öyle bir samimiyet! Öyle. Çok güzel gerçekten, kulağa çok güzel geliyor.
Ama, hani, onun dışında, eee, şöyle, yani bence, eee, yani hani daha heyecanlı hissediyorsun, çok uzun zamandır görmemişsin. Sanki birbirinizin hayatlarını biliyorsunuz ama bir sürü bilmediğiniz şey var gibi. Hani o boşlukları doldurma heyecanı daha fazla oluyor bence.
Hı hı. N A! Evet. Evet. Kesinlikle, kesinlikle. Peki şey oluyor mu mesela, yurt dışında yaşadığını söyledin. Anladığım kadarıyla ailenle farklı ülkelerde yaşıyorsun, değil mi?
Yani, böyle, süresi. Evet. Doğru. Doğru, evet.
Mesela bu noktada, eee, sonuçta aileni de görmeye gittiğinde kısıtlı bir vaktin oluyor. Belki daha önceden birçok şeye daha fazla takılan biriydin. Yani her anlamda iletişiminde bazen sıkıntılar olabiliyordu h eee, ya da, eee, bazı konularda çatışmalar yaşayabiliyordunuz. Şu an mesela gittiğin o kısıtlı vakitte seni rahatsız ya da huzursuz eden şeyler olmasına rağmen bunları halının altında süpürdüğün oluyor mu? Yani şey diyor musun, "Ya, nasıl olsa, eee, 1 hafta, 2 hafta buradayım. Hani birbirimizin canını sıkmaya gerek yok, üzülmemize gerek yok." Hani biraz daha, eee, tolere edeyim gibi bir yerde misin? Bunu merak ediyorum.
Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Hı hı. Kesinlikle. Yani, eee, <chuckles> gerçekten ne zaman gitsem, bir sorun olsa hani diyorum ki, "Tamam, işte, sakin ol, bir bir haftaya dönüyorsun." falan gibi. Hani senin zaten kendi yaşamın var. Eee, ya, hep böyle bir de şey oluyor, hani eski dönemle kıyas yapıyorsun. Hani eskiden nasıl gerçekten mesela burada yaşamışım gibi. Ya da, eee, na nasıl Eve gerçekten hani burada, eee, nasıl ben bunu kendi başıma, eee, yani ne şekilde kafamı dağıtmışım ya da nasıl başarmışım burada yaşamayı gibi düşünüyorsun.
<chuckles> Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı. Kesinlikle. Evet. Mümkün böyle şeyler tabii ki. Hımm, evet, n ya da Kendim kendimi o ortamdan nasıl uzaklaştırmışım ya da, işte, artık belki de, eee, gittiğin yerde çok daha farklı gündelik, eee, sıkıntıların olabiliyor, geldiğin yere göre. Değişebiliyor bu tarz düşünceler. Ya, bunların birçoğunun etkisi olabilir tabii ki. Peki, şimdi diyelim ki yüz
Evet. Evet, kesinlikle. Hı hı. Ya öyle bir kıyas yapılıyor.
Ev muhtemelen yapılıyordur herkeste. Eee, bu noktada peki şeylerin var mı? Ya, iyi ki şunu tercih ediyorum, işte, yüz yüze görüşemiyorum ama şu da onun yerini tutuyor gibi. Böyle bir taktiğin, bir şeyin var mı en sağlam, işte, yüz yüze görüşemediğin noktalarda uyguladığın?
Hı hı. Hı hı. Hı hı.